Mmh mh, c'est ça. On leur dira jamais tout.
Bah, non, jamais et d'ailleurs, heu, je crois qu'il y a pas j'ai il y a pas une seule personne qui à qui je dis tout, tout, tout. Je sais pas si c'est possible même.
C'est ça le truc. Mmh mh. Moi j'ai une pote à qui je parle très ouvertement, ouais et je sais pas si elle connaît tous les détails de tout tout, mais elle connaît beaucoup de choses et elle a
Oui, mais je pense, après, ouais, ouais, si si elle pose les questions, elle peut avoir les détails si elle veut.
Ah oui, même elle, genre, heu, elle en fait c'est le l'a l'avantage, c'est qu'elle a un niveau de bienveillance qui est incroyable. Elle demande jamais alors alors alors alors, jamais. Elle me laisse juste venir vers elle, en parler et puis, elle sait ce que ce que je fais, tu vois? Il y a pas de pression.
Mmh mh. Ouais, voilà, ça, c'est cool. On a plus envie d'aller vers ce genre de personne en fait.
Ouais. Franchement ouais.
Parce que tu te sens tu te sens pas pressé, tu te sens pas jugé, tu sais qu'il y a pas de pression, il y a pas d'enjeu et dans tous les cas, elle va t'écouter, elle va elle va être content pour toi.
Mmh mh. Ouais. C'est ça. Elle donne des petites idées, s'il y a des idées qui arrivent, des des avis, mais c'est jamais genre pour contrôler, dominer, c'est vraiment juste, c'est c'est c'est ouais, c'est très juste, donc heu, ça passe, mais je parle pas à tout le monde. Ouais, ça, c'est bonne personne, tu sais.
Mmh mh. Ouais, c'est dans la bienveillance. Ça, c'est ça, c'est les bonnes amies, ouais, c'est les bons amis. Mmh mh. Les bonnes personnes.
Ouais. Voilà.
<laughs> Et bah, merci. <laughs> Heu <laughs>
<chuckles> Bah de rien, écoute, c'est devenu. C'est un plaisir d'avoir causé avec vous avec à propos de vos objectifs, c'est bien ça irréalistes, c'est bien ça? <chuckles>
Irréaliste, heu Ouais, je pense que quand tu y crois, heu, c'est toujours réaliste.
Tu as déjà croisé des gens qui s qui étaient pas ambitieux du tout, comparé à toi?
Bah, ouais, oui.
Et comment tu les gères, eux?
Bah, en fait, ça dépend si si, heu, ils essayent de me parasiter ou pas.

Forcément tu tu as l'énergie qu'ils ils vont dégager va t'imp tu vas t'en imprégner en fait et si sont négatifs
Mmh mh. Bah oui, ça va t'impacter, ça va t'influencer aussi.
Ouais. C'est ça et s'ils sont négatifs, pas ambitieux, heu, n'ont pas trop d'espoir, tu vois? Ça joue contre toi et c'est pas bon. C'est horrible. Voilà. Moi j'ai un ami, c'est trop bizarre parce qu'il est très doué en musique, très créatif. Il a il a pour 5 000 balles de matériel matériel. Avant, il enregistrait des gens chez lui, tout ça là et il a arrêté. Il a juste dit: «J'arrête».
Mmh. Exactement. Ouais? Mais heu, pourquoi il arrête? Comme ça, du jour au lendemain?
Il comme ça, il a il a juste dit: «Ouais, on arrête, on arrête». J'ai pas capté.
Il arrête mais derrière il a trouvé autre chose ou il a juste arrêté, heu
Non! À côté il bosse, il a un boulot. Il avait juste repris un peu quand son ex, heu, ils se sont séparés. Je crois que c'était pour digérer les émotions, je sais pas.
Mmh, peut-être.
Mais heu, ouais, il veut plus faire d'enregistrement, plus de musique, rien. Je crois j'ai pas compris. Mais moi, j'ai du mal avec ces mentalités comme ça parce que